آه، ب بُص، أنت بتحس بملل وزهق لإنّك أنت قاعد كده، كده مربوط في مكانك لغاية تاني يوم، هي بس الفكرة آه، الواحد ما بيحبّش ضَغْط الشغل الكتير لكن عارف بيبقى عاوز إيه، آآ ممكن عملية مثلًا الواحد يشتغلها ل عملية ولادة مثلًا أو حاجة، دي مثلًا ممكن تاخد لها ساعة، ساعة ونُص مثلًا، دي بتضيّع معاك ال ال ال الوقت شوية. آآ فيه حاجات م مُعيّنة، عارف مثلًا ممكن نشاط مُعيّن أنت تمارسه آآ تبقى عامل حسابك مثلًا واخد مسلسل، مثلًا تاخد أي حاجة، أي نشاط ممكن يتعمل آآ وأنت قاعد في مكانك في المستشفى، تتفرّج على مسلسل مثلًا، تتفرّج على ال على اليوتيوب، تتابع أي حاجة، آآ
زَي إيه مثلًا، نشاط نشاط مُعيّن زَي إيه؟ آه، الحاجات دي معاك شوية يعني.

بُص، هو لو ال لو الجو بتاع بالليل الدنيا فيه زحمة في ال في العيادة، أو في ز في زحمة في ال في الاستقبال نفسه والطوارئ وكده، فطبعًا بابقى شغال والحالات دي بتخلّي الوقت يعدّي معاك، يعني إحنا دايمًا بغض النظر عن ال يعني ال الكركبة وال والضغط بتاع الشُغل، إحنا اليوم اللي بيبقى فاضي، أحيانًا ما بيعدّيش، اليوم بيبقى فاضي ده بيعدّي بطيء جدًا، إن أنت بقى مستني أي حاجة تشتغلها، عشان ال اليوم يعدّي شوية، لكن مثلًا أنا بالنس آه، أنا بالنسبة لي مثلًا أمّا بتيجي عملية مثلًا
معقولة؟ يعني أنت يعني أنت حابب ال آآ حابب الضغط الشُغل، أو أو أو شايف إن الشُغل الكتير ده بيعدّي معاك اليوم، بيزقه كده، لكن لمّا مثلًا ما يبقاش في ضغط، فبتحس بالزهق وقتها؟
آه.